Alam mo, medyo nalilito ako kasi hindi ko alam kung paano ko, ah, pag-iisahin yung nais naming i-perform ng mga kasama ko para sa year end party namin sa darating na, ah, susunod na Linggo 'no. So yung context niya parang, alam mo naman 'di ba sa mga company, sa mga organization, every ano every year end party or Christmas party eh, mayro'n dapat presentation 'yong bawat department ah. So sa amin meron din kaming presentation at yung, ah, pinaka concept nun ay dapat family oriented, respectful at, ah, ano ang con ang concept ng pre ng presentation ay yung tinatawag na sayawit. So dapat sasayaw tsaka aawit din kami. So ngayon ano dahil nga magkakaiba kami tapos medyo matatanda na rin yung iba sa amin, so parang ang hirap mag-compromise kasi yung iba gusto ano lang papalakpak-palakpak lang eh, di ba nga yung contest ay sayawit so dapat talaga sasayaw di ba. Tapos yung iba naman ayaw kumanta, tapos iilan lang yung gustong kumanta. So parang ang hindi ko alam kung pa'no ko, ah, pag-iisahin yung, ah, gustong i-perform namin kasi sa umpisa pa lang parang ang dami na kaagad nilang negative reaction na, ay dapat hindi gan'to, dapat gan'to. Hindi ako sasayaw ah, hindi ako gagawa ng gan'to ah, ayoko ng ganito ah, ganon. Eh, since ako yung pinakabata tapos ako din yung chairman ng department namin parang alam mo may may may may bahagi sa akin na parang nahihiya ako, kung ano 'yong gagawin ko. Kung paano ko sila papakiusapan, 'di ba yung mga ganun. Kaya gusto ko sana magtanong sa 'yo 'no, ah, paano ano kaya yung pwede kong gawing hakbang para ma-consolidate ko o magkaroon kami ng agreement sa ipe-perform namin?
Hmm, okey. Alam mo parang mahirap talaga yan na sitwasyon, 'no? Pero, ah, matanong ko lang ha, um, ano ba yung pinagtatalunan o magkakaibang interest ba kayo?
Actually, parang masasabi kong magkakaibang interest kami. Kasi halimbawa, 4 kaming medyo bata-bata, hindi naman bata-bata pero mag-early, magpapasok pa lang sa ano, malapit nang umalis sa kalendaryo, gano'n. Tapos yung iba sa amin kasi mga 50 na. So, parang ang siguro yung interest parang kami gusto naming gawing ano, ah, gawing medyo modern yung gagawin. So, 'pag medyo modern parang style ng vaudeville, so, yung parang alam mo yung ano, yung parang sa mga theatrical play na parang simple lang, mayroong flow ng story tapos, ah, yung mga tugtog, ano, 'pag yung mga tugtog konek magkakaiba pero connected yung context nila. Tapos gano'n, may sasayaw tapos may biglang magka-choir, ganun lang yung peg namin. Pero yung mga matatanda kasi ang gusto lang nila, alam mo yun, yung ano, yung mga kanta ng 80s, ganun, mga kanta ng 90s, tapos mga kanta ng 70s, tapos kakantahin lang namin. So, parang mauulit din lang yung mga "Awiting bago," yung mga gano'ng mga kanta. Okey, so parang, oo, siyempre sayang din naman yung premyo, 'di ba? So, parang ayaw namin i-let go din sana yun, ayun. Ayun yung interest namin na hindi magkakaparehas.
<chuckles> Hmm. Hmm. Ah, okey, okey, mm. Mm. Ayun alam mo hindi talaga maiwasan na uhm, hindi talaga uhm maiwasan ang pagka hindi pagkakasundo sa isang grupo. Normal talaga yun na, na bahagi na yan ng anumang ah organisasyon o pagsasama talaga. Pero ang mahalaga kasi diyan ay kung paano ito iha-handle para hindi ito maging sanhi ng pagkaka ah hindi pagkakaintindihan alam mo yun.
Mm. Ayun nga oo. Actually, oo. Sige, sige, sige.
Kasi sa, minsan sa sa. Minsan, minsan kasi sasabihin ng iba diyan. Uhm, kasi yung isa nagpapaka-bossy, 'yong isa ang pangit na bu pu puwedeng gano'n ha. 'Yong iba kasi ma ganyan eh. May masasabi at masasabi talaga na, "Ay ang pangit naman ng ano nito gusto nito." 'Di ba? "Uy ang bossy naman 'yan gusto niya siya nasusunod." 'Di ba?
Oo. Mm.
Merong ganyan na mga kagrupo minsan.
Actually ayun nga yung kinakatakot ko kasi parang first year ko lang ngayon ng pagiging chairman. So para, di since ako din yung pinakabata parang ako dapat yung magle-lead pero ayoko kasing lam mu, alam mo yun ang nakakahiya kayang mag-utos ng matanda.
Mm. Mm. Sabagay, oo. Tama nga naman.
Ma'am, o may practice tayo ma'am. Wa kasi yung practice namin bawal kasi sa work hours. Kasi may mga batang naghihintay, so bawal naming bawal kaming umalis sa classroom. Kasi 'pag umalis kami ng classroom, may mangyari sa bata, edi lagot kami, 'di ba? Gano'n. So parang, mm. Ayun, parang ang problema, after work hours yung paghihintay nila. Eh, 'di ba alam mo naman yun sila, parang ano, gusto ng umuwi. So, nahihirapan din ako sa gano'ng konte.
Mm. Pero Mm. Pe Mm. Okey. Eh, um, natanong nag nag-brainstorming na ba kayo? Kunwari, nag-meeting ba kayo? At nag-brainstorming kayo kung anong anong magandang, um, i-perform ninyo?
Actually, sa brainstorm oo. May mga suggestion naman sila. So parang ang pinakauna, ala, parang 1 hour pa nga kami nagtata nag nag 1 hour pa silang nagbibigay ng input na, yung input nila hindi about the concept. Ang input nila, ayaw nila ayaw ko ng ganito, ayaw ko ng gan'to, "Uy hindi ako puwede, may vertigo ako." "Huy, hindi ako puwede, hindi ako sumasayaw." "O, bawal ako mapagod, may hika ako." "Huy, hindi ako puwede." So, parang ganun yung napag-usapan tuloy ng isang oras. So, ang nangyari, o sige, hindi kayo puwede, ilan na lang matitira? O ano naman yung gusto natin? So, yung gusto naman nila, karamihan kasi medyo mata may edad na nga ano. Oo, yun yung gusto nila, yung random na mga oo, kanta ng na '70s, kanta ng '80s, gano'n. Ayun yung gusto nila. Eh, parang nagagawa na kasi namin lagi 'yon. So parang every year ginagawa na namin yun. So, parang ayaw sa namin sana. Tapos nagbibigay naman kami ng suggestion, na parang modern. Halimbawa, ano, yung kahit naman kanta ng Apo Hiking Society, alam naman nila 'yon, yung Tuloy Na Tuloy Pa Rin ang Pasko, tapos biglang kakanta ng ano, Sa Pasko ng Pinas, tapos Star ng Pasko, parang ang concept lang namin about family, family love tuwing Pasko, parang ganun yung mga concept namin. Ta's sasayaw-sayaw lang ng simple. Eh, ayaw din nila.
May mga suggestion ba sila? Hmm. Hmm, okey. Ayun 'no. Ang hirap 'no, ang hirap niyang isipin talaga. Pero siguro, um, para magkasunod su magkasundo-sundo na lang siguro kayo, mas mainam siguro na magkaisa kayo. Ayun, magkaisa na lang kayo kung kung ano yung majority na gusto nilang gusto niyong, ah, siguro dapat magkaroon kayo ng voting system. Kung alin, kung ano yung kung ano ang magandang gawin ninyo na i-present, 'di ba? Kasi, maganda kasi niyan
Mm. Mm, okey, op
Since hindi naman kayo nagkakasundo-sundo, magkaroon kayo ng voting system. Para kung ano yung manalo, yun na lang ang gagawin niyo, 'di ba?
Hmm, oo nga, 'no. Sabagay. Pero
At kung anuman yung manalo, res respetuhin ninyo, 'di ba?
Mm, nga 'no? Pero sa tingin mo ba, kasi ang naisip ko kasi nung umpisa, parang gagawa na ako ng samples. Halimbawa yung music gagawin ko na siya, 'tas parang magpapakita ako ng mga peg. Sa tingin mo makakatulong kaya yun para mas ma-imagine nila na kay kaya naman nam kaya naman nila yung mod yung parang gagawin namin sana na medyo modern at hin at bago, 'no, kasi lagi kasi naming ginagawa yung gusto nila, eh.
Ah, m s magandang ideya din 'yun, ah, ipakita mo 'yung idea mo, para ma-visualize nila ng maayos at makita nila kung ano'ng puwedeng kalabasan ng idea mo. Kasi kasi siyempre mahirap din kasi 'yan eh, 'yung sinasabi mo lang, pero hindi nila alam kung paano. Mas maigi nga talaga na ipakita mo 'yung sample, 'di ba?
M Ayun. Saka sa tingin mo ba, ano, ah, halimbawa, ah, 'pag nag-compromise na kami sa parang, 'pag pupunta na kami para sa pag-compromise ng isang bagay, sa tingin mo kaya pag umagree sila, one hundred percent na parang sincere sila na, "Okey, ayan na 'yung susundin namin." Gano'n, 'yung wala na silang masasabi pa?
Hindi kasi 'yan maiwasan, eh, na may masabi ang mga kagrupo. Siguro kung may marinig na lang kayo na mga masasabi nila, huwag mo nala huwag niyo nalang pansinin. Ah, parang, ah, intindihin niyo na lang sila. Kasi kung sabi mo nga medyo may edad na sila, 'di ba? Tapos kayong mga bata pa, kayo na lang umintindi. 'Di ba? 'Wag niyo nalang patulan. Mas, ang dapat magkaisa kayo sa isa niyong magkaisa kayo sa goal niyo at matapos dapat yung goal niyo nang maayos.
Sabagay, 'no?
Magkaisa kayo.
Kasi alam mo yun? Mm, thank you ah. Kasi alam mo, ang point lang kasi namin doon, since karamina karamihan kaming mga bata, kami naman kami na lang din naman yung magpe-perform kasi ayaw naman nila. Why not na lang kasi 'di ba na kami nalang yung pagdesisyonin nila. Kasi hindi naman sila magpe-perform. Ako kasi nagbibigay na nga lang sila, parang as a 1, parang gusto naming may part lang sila na kakanta nalang sila. Pero parang 100% gusto nilang kung ano yung gusto nila, ayun yung gagawin. Pero at the end of the day, kami naman yung magpe-perform kasi nga hindi naman nila kaya, 'di ba?
Ah, okey. Ah, okey. Ah, okey. So, puwede niyo mo rin kasi yan i o i ipa ipaliwanag sa kanila eh, para maunawaan nila nang mabuti na kayo naman pala yung magpe-perform eh. So, kung puwede kayo nalang yung mag-decide. Kasi pa mag para magwo-work pa rin naman kayo as a team, pero kayo nga lang yung kikilos lang talaga, 'di ba?
Mm. Ayun. Alam mo thank you, ah, kasi kahit papaano medyo naliwa-liwanagan na rin ako, 'no. Lalo na 'yung sa context mo na puwede kami mag-voting system. Parang, oo, nga, 'no, kasi, ah, alam mo 'yung para equal saka to be fair, 'no, saka sa majority, 'no, mas mainam. Pero dahil nga 'yung concern ko na halos karamihan din naman kami-kaming mga bata 'yung magpe-perform, why not na ano, 'no, ah, ipaunawa din namin sa kanila ng ano, 'no, ng pinakamaayos at pinaka pinaka-sweet na pamamaraan na hindi sila magtatampo. So kung ano siguro 'yung ano namin 'no, 'yung nais naming gawin. Kasi alam mo, na-realize ko sa sinabi mo na parang mainam talaga na magkaroon na lang talaga kami ng communication, 'no, kasi do'n sa pakikipag-usap namin at maayos na palitan ng mga opinyon, hmm, puwede kaming magkaroon ng isang mainam na, ah, kompro kompromiso 'no, sa kung ano 'yung ipe-perform namin.
Tama. Tama. Saka alam mo, may ano din pala kayo, may karapatan pa din pala kayo mag-decide since kayo naman pala 'yung ma sasayaw, kayo naman pala 'yung magpe-perform, 'di ba?
Oo, kasi nung sumila nung simula pa lang nilayo na nila yung sarili nila. Kaya nga do'n kami nahirapang mag-compromise kasi nga, "Ma'am hindi naman kayo 'yong sasayaw pero bakit gusto ninyong ipilit yung gusto ninyo," di ba. Pero parang syempre ayoko naman sabihin yon kasi nakakahiya, dahil nga ginagalang ko sila di ba. So thank you dun sa mga payo mo 'no, kasi kahit papaano napigil-pigilan ko yung sarili ko 'no. Matatapos pa naman yung taon tapos hindi pa kami maayos 'di ba. So ayon talaga yung inaa ayon talaga yung iniisip ko kasi at the end of the day isang araw lang naman kasi yun di ba, yung sayaw-sayaw namin.
<chuckles> Oo nga. Oo naman. Mm. <chuckles> Oo nga. Saka ayun kausapin mo lang ng maayos, ah, good communication. Alam mo, ah, nadadaan naman talaga lahat sa, ah, mabuting usapan, 'di ba? Ayun, so ayun, ah, maraming maraming salamat ha sa 'pag, ah, share mo ng iyong problema, ayun at sana nakatulong naman ako kahit papaano sa problema mo, ayun.
Tama. Mm. Actually, ang ang laki-laki ng natulong mo 'no, kasi kahit papaano alam ko na yung gagawin 'no para sa susunod naming pag-uusap sa aming meeting. Maraming salamat ulit at sa susunod 'pag may tanong ulit ako 'no manghihingi ako sa'yo ng payo ulit. Thank you!
Paalam.